Слушай, а расскажи, пожалуйста, как, а, иммиграция или переезд повлияла на твое чувство идентичности?
<smacks lips> Слушай, на самом деле я уже нахожусь более чем 3 года, а, в миграции, и каждый раз задумываюсь о том, насколько я изменился, если посмотреть назад, вот за эти 3 года. И иногда кажется, что не сильно поменялся, но понимаю, что, наверное, в первую очередь переезд, э, в другую страну, а, помог мне осознать, что я в первую очередь человек мира. И, ну, что я, наверное, создан для того, чтобы жить в разных местах этого мира. И сейчас, например, если раньше я там вс пытался построить свою жизнь на своей родине, в одном месте, то как раз таки спустя год-полтора уже после эмиграции я начал чувствовать, что я не представляю, во-первых, как я могу вернуться назад и даже не представляю свою жизнь, э, в каком-то конкретно одном месте на долгие годы. И ну, то есть хочется быть таким человеком, который может, а, позволить себе пожить в разных частях мира. И вот под этим подразумеваю человек мира. М.
Мгм. Мгм. Это как? Мгм. Так. Мгм. М. Мгм. Мира. Так, ну хорошо, ну, а всё-таки, вот если мы говорим про понятие идентичности, что для тебя это такое?
Да.
Ну, вот из чего она состоит, да?
Э, да. Ну, идентичность, наверно, это, набор каких-то моих представлений о мире и спо и мои способы коммуникации с этим миром. И на самом деле вопрос сложный, потому что мне кажется, что миграции твоё чувство идентичности немного как будто бы стирается, а, пото потому что, э, нужно, чтобы появилось место для твоей новой идентичности, так сказать, перестроим, да. Потому что, если, а, раньше я воспринимал и ассоциировал себя чётко с родиной и, и, н не сказать, что я <chuckles> согласен был се всегда с ней, но в целом это моя культура, мой язык. Но когда ты начинаешь жить в другой стране, да, язык- это, конечно, просто 1 признак идентичности. Э, это, наверно, самое важное. И когда ты начинаешь говорить уже на на другом языке и, а, общаться преимущественно с с иностранцами, то твоя идентичность русскоязычная, она куда-то уходит назад и появляется новая персона, так сказать, эм. Да.
Мгм. Так. Ага. Ну, логично, да, мгм. Мгм. Ага, так, язык, ага. Мгм. Мгм мгм. Вот, да. Мгм. Да. Мгм. То есть вот Это какая-то другая на 1 план, какая-то другая часть тебя.
М, а, да, да, ты знаешь, я часто задумываюсь о том, что я ловлю себя на мысли, а, что и во мне как будто бы теперь есть 2 разных человека, потому что, когда я, <chuckles> да. Надеюсь, это не 1 признаки шизофрении, а, а, но, м, если, например, я в каком-то обществе, где со мной говорят только на родном языке, или в кругу семьи, или в кругу друзей, а, это, конечно, на 100 % я, каким я себя вот знаю всю жизнь. Но когда я попадаю в компанию иностранцев, когда я разговариваю с иностранными друзьями, я понимаю, что вырисовывается как будто бы другая личность. Ну, в во во-первых, есть всякие культурные аспекты, и, например, то, что ты можешь спокойно обсуждать со своими старыми русскоязычными друзьями, ты, э, не всегда можешь это обсудить, а, с со своей новой компанией, или, если можешь обсудить, то стараешься подбирать другие слова и и не быть таким прямолинейным, а.
О, как интересно. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Ну, конечно. Ага. Так. Так. Да, вот это, кстати, часть, э, русскоязычного такого менталитета, о котором очень многие говорят, о том, что это вот, как оказалось, свойственно именно русскоязычным, да, э, там восточно как-то восточноевропейским народам, такая прямита прямота и откровенность.
<chuckles> Да, да. Вот и и, конечно же, вот, хоть я уже и говорю на другом, и сейчас мой второй язык- это испанский в основном, но, а, я, конечно, понимаю, что я до сих пор не настолько им владею. М мои мысли всё равно происходят на русском языке, и <smacks lips> когда я оказываюсь в компании, и мне нужно говорить на испанском, я стараюсь подбирать те слова, которые я знаю, к сформулировать предложение так, как я могу. Но, к сожалению, не всегда я могу быть как будто бы на 100 % открыт и и или как будто бы не всегда могу донести свою мысль так, как я могу это сделать на своём родном языке.
Мгм. Мгм. М, конечно. Мгм. Мгм. Мы русский, да. Мгм. Но, кстати, между прочим, вот там, о чём ты говоришь, есть даже научное объяснение, что каждый новый язык, он как бы активирует такую некую зону в мозге, и это действительно, отчасти, появляется такая новая личность, которая именно вот связана с этим языком. Поэтому это не не шизофрения, <chuckles> это действительно есть такие исследования.
А. <chuckles> Очень очень хорошо, что это не она. Но вот в целом, да, конечно, вот сложности с языком, но и я понимаю, что, может быть, просто сам иностранный язык, он иногда, м, <smacks lips> как будто бы не даёт тебе быть, право быть настолько открытым, а, как как ты можешь быть на своём языке, и как будто бы, может быть, в этой культуре и не нужно быть настолько открытым, а, э, может быть, это не случайно, я не знаю.
Мгм. М. А как ты думаешь, э, вот если ты, напус там поживешь еще какое-то время, у тебя твой испанский, ты его прокачаешь, он будет у тебя уже на очень хорошем уровне, а, вот твоя способность самовыражаться, она как-то, э, может измениться?
Я очень надеюсь, что она станет, а, такая, как бы более, м, <tsk> самостоятельная и более сильная, эта способность, но есть, правда, во мне страх, что я настолько, пф, человек, а, рефлексирующий на своём родном языке и любящий его безусловно, культуру и вообще человек литературы, что, мне кажется, я никогда не смогу до конца перейти, вот, а, стать тем билингвом в своей голове, который может и так, и так, а, размышлять на обоих языках, э, и чувствовать себя свободно. Не знаю, не знаю, очень надеюсь, что когда-то это случится.
Мгм. Так. Мгм, мгм. Ну да.
Но в целом я как буд как будто бы стал уже с по прошествии времени относиться к этому чуть-чуть спокойнее. Я просто принимаю это как данность сейчас, вот и просто пытаюсь, хватаю жадно чужую культуру, какие-то слова, сленг, чтобы как раз таки, а, понять больше, и не знаю, смогу ли я стать своим в доску на 100 %, но чтобы хотя бы приблизиться к этому.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. А можешь вспомнить какой-то эпизод, но это, видимо, что-то, наверно, из самого твоего начала, да, пребывания в этой стране, вот что-то, а, где твоя идентичность, э, вот русскоязычная, она вот создала какую-то, ну, ситуацию, не знаю, неловкую или смешную, да, среди, э, испаноговорящих?
Ага. Так, ну вот сейчас навскидку будет сложно, но могу сказать вот в целом, что до сих пор такие ситуации случаются. Это, например, а, разность культур вот, например. А, э, ну, например, когда я вижу, как здесь, в стране, где я живу, <smacks lips> а, люди немного халат халатнее относятся к своей работе, немного более наплевательски, и да, так, знаешь, иногда им просто тяп-ляп сделать, и как бы, и то что, потом придется после них всё переделывать- это их не волнует. Вот до сих пор, конечно, я с этим сталкиваюсь, и не знаю, моя какая-то русскоязычная логика не всегда понимает иностранную эту местную логику. Ам, ну вот
Ага. Ну, вот в чём они? Что это за ситуации? Так. <chuckles> Ты очень дипломатичный. <laughs> Ага. Ага. Ага. <chuckles> Ну, как ты реагируешь? Ты с ними ругаешься или ты просто.
Нет, нет, знаешь, уже сейчас я просто смирился. Вот если раньше я я не ругался, но я просто мог возмущаться где-то в себе со своими близкими, думать: "Да как так можно? Да что же они наделали? Ну это же вообще просто откуд откуда у них руки растут?". А то сейчас я, наоборот, я уже знаю, что они придут скорее, сделают всё не так, и я уже как-то больше философски к этому отношусь. Я даже стараюсь у них, знаешь, вот эту какую-то беззаботность и лёгкость жизни немного получить от них, и думаю: "Ну, вот они вот так вот относятся, они как бы не паникуют из-за этого, не волнуются". Может быть, это нормально, может быть, не стоит мне тоже убиваться из-за этого сломанного крана, из-за того, что его никто не может в конце концов починить во всей стране, а и просто расслабиться. А, ну, то есть вот терпению, вот у моей идентичности появилось гораздо больше терпения, а, чем чем было на родине.
Мгм. <chuckles> Так. <laughs> Ага. <chuckles> Ага. Ага. Ага. <chuckles> <laughs> Ага. Терпение, так. Так, здорово, мгм. Мгм, то есть мы тут плавно перешли к теме, вот, как бы каких-то приобретений, да, вот что с новой идентичностью, вот терпение, что-то ещё?
А. Н-да. <grunts> Ам, так что бы я ещё мог вспомнить, но какое-то, наверное, тоже вот а отношение к своему дому, знаешь, к своему пространству, где ты живёшь, ам, к к своему к своему участку, где ты живёшь. Ну, не знаю, мне кажется, по крайней мере, как-то я привык с детства, что вот ты всегда пытаешься обуютить, облагородить, очистить как-то то место, где ты живёшь. И наоборот, здесь я замечаю такое немного наплевательское отношение, э, не у всех, конечно, но в целом вот какая-то есть, а, такая черта в в менталитете той страны, где я живу, что вот они как бы как-то гораздо проще относятся к тому, как выглядит их место обитания. Э, вот, да, но, наверное, всё-таки в большей степени я действительно, а, если не думать о каких-то вот таких раздражающих факторах, я действительно учусь у них терпению и учусь вот у этой другой культуры просто улыбаться, улыбаться прохожим людям, здороваться с ними, а, и вообще не требовать от них ничего, как-то как-то быть просто в моменте и, а, не бежать никуда, а, а просто <chuckles> радоваться тому, что я живу. И, э, иногда я вижу в этой культуре прям перекосы, и мен и моя какая-то вот ментальность мне не даёт полностью этому наслаждаться, но в целом я понимаю, что с каждым годом я всё больше, а, принимаю вот эту черту и сам становлюсь тоже как бы легче, добрее, приветливее.
Ага, что это за отношение? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Так. Ага. Ага. Мгм. Мгм, м, так, ага. Про да, легче относишься к каким-то, наверное, да, вот ежедневным каким-то вызовам, да, потому что с улыбкой, да, но как-то как-то оно всё пройдёт, да, наверное, но раз. Скажи, пожалуйста, а на твоих отношениях с близкими вот твоя новая идентичность, э, как-то отразилась?
Н-да. Мгм. А, на самом деле, так получилось, что я переехал вместе со своей семьёй. А, семья у меня небольшая, нас всего 3 человек, и мы решили, что нам надо это делать всем вместе, чтобы никто из нас не остался 1, и поэтому мы все вместе переживаем эти этапы смены идентичности. А, вот, и я, например, могу по своей маме, которую которую я тоже забрал, наблюдать, потому что она человек, э, более взрослый и ей, конечно, сложнее далось. А, а, вот, и и я тоже уже вижу, как, а, в ней произош шла эта перемена, этот перелом, ам, и то, что вот какая-то её вот эта, а, русская ментальность уходит на задний план, и она тоже становится гораздо более терпимее, гораздо более, а, жизнерадостнее, и я даже вижу, как вот у неё глаза начали гореть, как у молодой девочки.
Мгм. Так. Ага, так. Мгм. Мгм. Ну да, обычно это сложнее, да. Мгм. Мгм. Так. О, как это здорово!
Да, вот поэт поэтому, в основном, ам, в основном, мы вместе это переживаем, хотя, конечно, там друзья, э, говорят некоторые, которые со мной находятся на расстоянии, о том, что чувствуется какая-то вот эта лёгкая беззаботность, которая во мне появилась, которую я иногда на которую я ино иногда им жалуюсь, когда я описываю местных. Они говорят: "Да ты сам уже такой стал". Да.
Ага. Мгм. Ага. Ага, <chuckles> так. Да ты сам такой! Ага, понятно. Слушай, ну вот ты когда общаешься с там вот друзьями, там, не знаю, знакомыми там вот в той стране, и которые говорят там на испанском, ты вот в общении с ними как бы уменьш вот при м немножко прячешь, да, свой культурный код и пытаешься адаптироваться вот к местной культуре или всё-таки подчеркиваешь его иногда?
Ты знаешь, в первое время такая была напряжённая ситуация в мире, что как будто бы я старался прятать и вообще лишний раз, когда я переехал, не упоминать, э, а, вообще откуда я, но сейчас, по прошествии времени, я, нет, я ни нисколько это не прячу, и и я встречаю только у людей искренний интерес, радостный интерес, когда я рассказываю о с о себе, о своей культуре, и, в общем, м, я не встречаю никакого негатива, я с удовольствием делюсь и вижу большой интерес к своей культуре, что тоже меня, конечно, вдохновляет.
Мгм. Ага. Здорово. Ага. Мгм. Ну, конечно, это очень важно, да, слушай, здорово как. Да, м, слушай, ну, у тебя очень интересный опыт твой, персональной, э, иммиграции, да, и спасибо большое, что поделился тем, как меняется твоя идентичность. Это было очень интересно.
Н-да. Спасибо тебе! Я с радостью с тобой поговорил. А, большое пасибо!
Да, ну и тогда до новых встреч.
До новых встреч!
Да. Пока-пока!